Ya, şöyle net farklılıklar var, eee, farklılıklar var. Eee, buradaki insanlar daha çok, hani, pratik faydaya odaklı yaşıyorlar genelde hayatlarını. Yemek yeme konusunda da bu böyle. Eee, biraz daha böyle kısa süreli olsun, eee, kolayca yapılsın. Mesela akşam yemeği denen, eee, unsur çok fazla yok hayatlarında gördüğüm kadarıyla. Evet, daha fazla, böyle, şeyle geçiştiriyorlar, işte, hani, eee, akşam ekmeği diye bir tabir var. Akşam ekmeği diye Aynen, böyle eee, bir de ekmek konusunda da şeyler, çok çeşitli ekmekleri oluyor genelde. O konuda seviyorum mesela burayı ben. Eee, böyle, akşam ekmeği 1-2 dilim kesip üzerine bir şey sürüp yiyorlar. Mesela, işte, sürülebilen peynir olur bu. Ne bileyim, çeşitli, böyle, eee, süpermarkete gittiğin zaman zaten, eee, bin bir çeşit ekmeğe sürmelik böyle sos gibi, ezme tarzında şeyler bulabiliyorsun. Onları sürüp üzerine belki, işte, yeşillik atıyorlar ya da, ne bileyim, salam, jambon falan atabiliyor insanlar. Eee, akşam yemeği Evet. <chuckles> Akşam yemeği genelde bu, eee, buradaki insanlar için. Bu da beni bir ara etkiledi aslında. Ben de böyle yapıyordum. <chuckles> Pratik geliyordu.
Hımm. Evet. A! İlginç. Evet. A, a! <chuckles> He he. Evet. Hı hı. Evet, zenginleştirerek. Hı hı. Böyle oluyor. Evet. <laughs> Evet, aslında değişmiş yani içerik de değişmiş diyebiliriz. <chuckles>
Evet, evet geçen ya, ilk taşındığım sene böyle bir dönemim oldu benim de akşamları geçiştirdiğim. Sonradan ama şey fark ettim, ya, dedim ki: "Bu benim çok keyif aldığım bir şey değil." Bir de o ezme gibi sürdüğüm şeylerin, eee, ya, güzel aslında ama çok besleyici olmadığını düşünmeye başladım. O yüzden o alışkanlığımı şey yaptım, değiştirdim tekrardan. <chuckles>
Hı hı. Hıı. Ha, evet. Evet, aslında senin 2 kere değişmiş. Deneyimledikten sonra hoşuna gitmemiş ve, eee, o yem oradaki yemek alışkanlıkları tekrar <chuckles> değiştirmiş senin, eee, neyi sevip sevmediğine bağlı olarak. Emm, peki, biraz eee, kimlikle bağdaştırıyor musun, eee, yemeği? Çünkü, eee, mesela onların a eee, akşam yemeği, emm, düzenini uygularken kendinde, eee, biraz daha, eee, oraya aidiyetlik hissin, eee, gelişti diyebilir misin? Yoksa biraz daha bu konu benim için bağımsız, eee, ve, hani, eee, başka yerlerden aidiyetlik hissimi zaten, eee, tanımlayabiliyorum mu diyorsun?
<chuckles> Hı, doğru, doğru. Hı hı. <chuckles>

Yani. Ya, şöyle düşünüyorum ben birazcık, eee, bu konuda. Nasıl anlatayım? Benimki oldukça değişti, ya. Çünkü, eee, öncesinde ben gerçekten, eee, çok fazla et yiyen bir insandım. <chuckles> Sonra bunu birden, işte, bırakmaya çalıştım, bıraktım da, eee, ve o mutfak kültürünü tekrardan oluşturmak benim zamanımı aldı ve şeyi de çok sevmiyorum ben, ne bileyim, eee, böyle, hani, soya kıymasıyla yapılan şeyler yiyorum bazen, evet, ne bileyim, bir hamburger köftesi, hamburger yiyebiliyorum. Hoşuma da gidiyor. Senin dediğin gibi, orada baharat ve kullanılan soslar vs.ler gerçekten önemli ve köfte gibi şeylerde işe yarıyor bunlar. Az önceki döner örneğini vermemde eee, ki sebep şuydu. Ben o döneri muhtemelen et versiyonunu yeseydim de herhâlde sevmezdim, diye düşünüyorum. Çünkü içinde çok bolca, böyle, bir bulamaç sos ve sebze yığını var. <chuckles> Evet, evet, onu sevmedim. Onun dışında, eee, ya, bu bitkisel beslenmeye geçiş tabii ki bence bir süreç. Eee, kuru fasulye pilav yiyorum. Dedim ya, mesela, önceden ben yemez Artık yiyorum, yani. Ama ne kadar güzel bir yiyecekmiş, yani, diyorum da şu an.
Hı hı. <chuckles> Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hıı. Onu sevmedin sen, ha ha, evet. Evet. <laughs> Aslında Hı hı. Bundan keyif de alıyorsun, değil mi?
Evet, evet. Kesinlikle. Önceden ben burun kıvırırdım kuru fasulyeye. Şimdi benim baş tacım öyle söyleyeyim, yani. Eee, onun dışında da, ya, ımm, çok fazla, böyle, hani, prosesten, ya, süreçten geçmiş, çok fazla işlenmiş ürün de yemek istemiyorum, bir yandan. Daha, böyle, doğala yakın, doğala özdeş olan gıdaları tüketmeye yöneliyorum. O yüzden baklagiller benim, hani, normal diyetimde oldukça yer kaplıyor.
Hı hı. Evet. Ne güzel, evet. Emm. Hı hı. Evet.

Hı hı. Doğru, doğru. Yani
Ev Hı hı ve, eee, tofu, eee, ve peynir gibi bir şey aslında belki Avrupa marketlerinde, eee, daha, eee, dediğin gibi sofistike eee, aslında sofistikeden ziyade da o yüzden, eee, ikame kelimesini kullanmıştım. Alternatif o eee, veriyor sana.
<chuckles> Doğru, yani o ikameleri bulmak, eee, burada çok zor değil. Eee, güzel de oluyor aslında bulabildiğim için, yani, nasıl anlatayım sana? Eee, şey açısından mutluyum yani ben burada, hani, eee, değişik bir şey denemek istediğimde, eee, deneyebiliyorum, bulabiliyorum. Eee, bir soya kıyması Evet, soya kıyması denemek istediğimde bir sürü çeşit olduğunu biliyorum. İii, genelde çok sevmiyorum aslında ben bu tarz şeyleri. Daha böyle doğala özdeş olan yemekleri yemeyi daha çok seviyorum. Az önce dediğim gibi; kuru fasulye, pilav. Kuru fasulye, pilav benim buradaki ana yemeğim oldu. Bilmiyorum, neden. Evet. <chuckles>
Hı hı. Hı Evet. Malzemeler oluyor. Hı hı. <chuckles> Ya! Çok iyi. <chuckles>
Yani Berlin'e gelip kuru fasulye, pilav yemeye alışan nadir insanlardan biriyimdir herhâlde. <chuckles>
Evet. <chuckles> Hı hı. Aslında, eee, fasulye de yani Almanya, eee, özelinde bilmiyorum ama, eee, mesela İngiltere'de de, eee, kahvaltı olarak, eee, yani herkesin, eee, ana öğünü gibi bir şey.
Doğru. Evet, İngiltere'de öyle bir alışkanlık var gerçekten. Kahvaltıda yenebiliyor. Eee, ben de kahvaltıda yiyorum bazen bu arada, ne yalan söyleyeyim. <chuckles> Hazır pişmiş varsa eğer dolapta, eee, kahvaltı hazırlamaya üşeniyorum bazen, direkt kuru fasulyeyi yiyebiliyorum yani ekmekle beraber. Çok da kolay ve lezzetli ve besleyici oluyor aynı zamanda. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Evet. <laughs> Evet. Hı hı. Değil mi? Aynen öyle. Her şey var yani kolaylık var. Eee, bir Berlin gibi bir yerde çalı eee, şey, yaşıyorsun belki, hani, biraz da ısınmak da istiyorsun. Böyle soğuk, eee, kahvaltılar, hani, daha tatlı kahvaltılar, eee, tercih etmeyebilir insan.
Evet.